Certo, no, no, è vera questa cosa. E tu hai ancora dei rapporti con alcune delle persone con cui mhmm, che hai conosciuto alle superiori sia in classe che non, non lo so.
Sì, sì, cioè sono ancora amica con queste persone e cerco di mantenere i rapporti. Ovviamente ognuno ha un po' la sua vita, però
Okay. Mh-mh. Dai, bene. Sì. Oh, no, beh certo, ecco, crescendo, poi dopo viene un po' meno anche il tempo libero a volte incastrare ecco i momenti per beccarsi non è sempre facile, però dai sicuramente, uhm, si può ecco manten Sì sì, io, ehm, il mio gruppetto di amiche che mi ero fatta in classe alle superiori, cioè è ancora presente oggi. Uhm, poi vabbè non è che mi sono maturata chissà quanti anni fa eh-eh, so' maturata nel 2023, quindi non passati 2 anni, ecco. Però Ah davvero? <chuckles> s ah, ma dai, <chuckles> bene, bene. Ecco, e quindi andiamo continuamente a cioè, andiamo ancora d'accordo. Ovviamente abbiamo preso un po' strade diverse tra chi studia in altre città, io poi studio all'estero, quindi sono qua principalmente l'estate, però vabbè, ci vediamo. Uhm, adesso, che ho switchato recentemente dovrei iniziare a fare, ehm, lettere moderne in francese e lingue, ecco. Quindi sì. Mh-mh. Grazie, e tu? Tu invece?
Esatto, sì, sì, sì. Tu invece? Eh no, anche io. Di Sì. Mh-mh. Ah. Cosa studi? Ah bello. Io faccio relazioni internazionali.
Mh-mh, bello relazioni internazionali, sì, sì.
Sì sì, interessante, ma vedremo cosa poi fa cosa farò nella mia vita.
Mh-mh. <giggles> <giggles> Oh beh, anch'io u voglio vedere, pro anche perché, cioè s ho switchato da psicologia quindi ne ho sentite eh. Sì, i va beh. Ehm, alle superiori ho fatto il linguistico, quindi in realtà av av u anche più senso, no, questo cambio, però si vede che, ehm, mi sono fatta troppo influenzare dal parere esterno quando dovevo scegliere, purtroppo, quindi niente. Vabbè.
<chuckles> Ah, okay. Che cosa hai fatto alle superiori? Che indirizzo? Ah, okay. Sì. Pri o da dalla famiglia?
Ehm, dalla famiglia, dalla famiglia. Mh-mh.
Mh-mh. Eh perché so che purtroppo spesso i professori tendono a dare consigli non proprio utili agli studenti.
Mh-mh. Uh Eh no, no, questo questo è vero, assolutamente. Ehm
O magari li disincentivano a fare determinate facoltà.
Mh-mh. Ehm, sì, questo è vero, però nel mio caso è stata più la famiglia, un po' un po' inconsciamente, cioè, mhmm, la mia famiglia non mi ha mai, uhm, ecco puntato la pistola e detto: "Oh, fai questo". Però, diciamo che, ehm, si notava la l differenza nell'entusiasmo quando volevo fare qualcosa di un po' più scientifico rispetto a qualcosa di un po' più umanistico, mettiamola così, ecco, sì. Mh-mh, ecco.
Mh-mh, sì, sì, sì. Ah no, certo. Okay. Okay, sì, sì, s E cosa sai già cosa vorresti fare dopo?

Eh no, ma è vero, ogni tanto io e le mie amiche ne parliamo, cioè che torneremmo volentieri indietro, magari senza le interrogazioni e verifiche, quel lasciamo, però tutto il resto ce le rivivremmo molto volentieri. C'era anche com'è che si chiama; ehm, vabbè il la l'assemblea, no non l'assemblea, non mi ricordo il nome, però la festa di fine anno che si facevano alle superiori, dove si f noi facevamo lezione la prima ora e poi dalla seconda ora fino a mezzogiorno, perché finivamo prima, si mangiava, si cantava, si andava in palestra, che si organizzavano tipo i talent di ballo, canto, di tutto e di più insomma.
Esatto. Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, mamma mia; proprio bello.
Mh-mh. Eh sì, sì, mh, bello. Adesso mi è tornata la nosta mi è venuta la nostalgia. Esatto, esatto che già questo tempo mi rende malinconica e adesso <chuckles> metterò a pensare ai vecchi tempi; vecchi tempi ossia 2 anni fa, però sì, okay. <chuckles>
La nostalgia. Poi secondo me abbiam vissuto meglio noi le superiori rispetto ai giovani di ora, cioè sono più sul telefono.
Mh-mh. Ma sai che anche secondo me. È vero, è vero, purtroppo sì. Mhmm, cioè purtroppo per loro, io son contenta ovviamente, però ecco. <chuckles> Assolutamente.
Es esatto, cioè io fa infatti vedo un po' la differenza con mia sorella più piccola.
Eh no, la vedo anch'io con mio fratello più piccolo, sì, mh-mh. Bene dai, ecco, mi è mi è piaciuto questo tuffo nel passato, quindi <chuckles> grazie, spero di risentirti. Dai, ti saluto. Ciao ciao, alla prossima.
Bella conversazione. Ora mh. Sì, sì, sì. Vai. Ciao, an anche io.

<chuckles> Ma davvero? Sì, mh.
Io l'ho vissuti veramente bene, cioè sia le medie che le superiori, anche se ho sentito molte persone, che in realtà hanno vissuto veramente male le medie.
Okay. mh-mh. Mh-mh. Eh, ma sai che anch'io ho sentito? Mi ritengo fortunata perché non non rientro ecco nella categoria. Anch'io, con tutto sommato okay, magari qualche episodio singolo negativo, come in tutte le cose c'è stato, però sia media che superiore me le sono vissute bene, però ti ho chiesto davvero perché in realtà, cioè, la maggior parte delle persone, mi dicono che preferiscono l'università alle superiori, quindi non non so, mamma.
Esatto, uguale. Sì. Allora, per il carico di studio preferisco le superiori, anche
Mh-mh, okay, okay ha senso. <chuckles>
Che poi era non lo so, a me piaceva il andare in classe, vedere sempre le stesse persone, avere il compagno di banco, poi magari durante la lezione chiacchieravi, era un bel momento.
Mh. Sì. Certo. No, no, infatti, effettivamente sì. Poi boh, magari, pe suppongo lo dicano un po' per la flessibilità, nel senso, se non hai voglia di dare un esame, non lo dai. Cioè, se se ecco se va male ecco, lo puoi rifare insomma. Invece alle superiori a volte sembrava un po' una condanna, quindi ci sta, ci sta, mh-mh.
Sì, cer Poi il tempo libero, ehm. Sì, sì, sì, è vero. <chuckles> Quel il tempo libero che si ha con l'università, non non ce l'hai né con la scuola né con il lavoro, quindi sì, è vero.
Mh-mh. Eh, no, quello è vero, quello è vero, ecco. Effettivamente ogni ogni tanto mi mi mi chiedo, perché poi cioè, mhmm, c che più cresco, più ho l'impressione di avere meno meno energia, come facevo alle superiori a svegliarmi quasi tutte le mattine alle 6 e mezza del mattino, compreso il sabato, cioè follia. Eh sì, io avevo il sabato, tu no?
Esatto. Ah, tu avevi il sabato? Io avevo il pomeriggio. No, avevo il pomeriggio.
Ah, il pomeriggio, oddio non so cosa avrei proferito, ehm, forse il sabato, perché il pomeriggio poi, post pranzo, abbiocco, no non so se sarei riuscite.
Eh, ma la fortuna è che ave ah va beh, 1 anno abbiamo avuto matematica, cioè non non so come abbiamo fatto alle 4 fare matematica, ehm, però gli altri anni avevamo ginnastica, quindi era molto più tranquillo,
Mh-mh. Eh, no. Ah, dai, okay, allora lì ci sta già un po' di più, no, effettivamente. Okay, okay. Dai però, dato che mi sembra di capire che entrambe, tutto sommato, ce ce la siamo vissuta bene, ci saranno dei dei ricordi belli, no, che che ti tieni ecco, ehm, di questi anni di quegli anni passati. E quindi ecco, non so, dimmi, mhmm, boh, meglio le superiori, magari le superiori, d essendo durate di più, magari hai un po' più ricordi. Ecco, se c'è qualcosa nello specifico che ti torna alla mente, di positivo.
Sì.